Ja, das stimmt schon, allerdings sehe ich das Ganze 'n bisschen anders, weil ich mache ja nebenbei quasi trotzdem noch Schule und habe auch, äh, sehr viel Freiraum. Also, bei mir in, äh, die Richtung, die ich, äh, die Ausbildung mache, gibt es, ähm, Blockwochen. Das bedeutet, ich habe nicht einzelne Tage, wie es bei normalen Ausbildungsberufen ist, dass man, sage ich mal, nur donnerstags oder freitags irgendwie nur zur Berufsschule geht, sondern ich habe, äh, alle 2 Wochen 'ne komplette Blockwoche, wo ich in die Schule muss.
Ah. Mhm. Ah. Ja, ja. Also, so im Wechsel quasi?
Genau. Und da nimmt man natürlich dem Betrieb, äh, ordentlich viel Zeit raus und dann verstehe ich das schon, dass man da schlechter bezahlt wird, aber das ist auf jeden Fall das ist 'n Fakt. Also, man wird auf jeden Fall dann ab 'nem gewissen Zeitpunkt dann auch sehr stark unterbezahlt. Also, wenn's dann Richtung 2., 3. Lehrjahr geht, dann ist man ja schon irgendwo 'ne Fachkraft.
Mhm. Ja, genau. Und findest du das richtig?
Ich glaube, das liegt gar nicht so bei mir, äh, diese Entscheidung zu treffen. Klar, als, äh, in dem Fall Auszubildender ist es mein Interesse, dass mein Gehalt gesteigert wird, aber im Endeffekt wird das ja ganz woanders entschieden. Aber klar, auf jeden Fall würde ich mir wünschen, mehr zu verdienen. <snorts>
Okay, na klar. Und wo glaubst du denn, wird denn das entschieden?
Ich denke, das, äh, wird in meinem Fall bei der IHK oder wobei, ja, da gibt es immer so Empfehlungen. Also, ähm, die IHK ist, äh, da ziemlich groß. Die stellen da immer solche Gehaltsempfehlungen auf, wo sich ziemlich viele Ausbildungsbetriebe dran halten. Also, die stellen dann immer solche Empfehlungen auf für eben bestimmte Ausbildungbet äh, Berufe.
Mhm. Okay.
Und, ähm, äh was genau die Auszubildenden verdienen, das entscheidet ja immer noch der Betrieb. Da kann ja keiner, ne keiner reinquatschen.
Mhm, richtig.